Eee, nem problemi de vardı. Çok değildi ama vardı gene de evet. Hı hı.
Değil mi? Olur güneş görmeyince. O kadar normal ki. Eee, peki, bir şey diyeceğim. Sen o evi boş ver. Eee, en sevdiğin evin <chuckles> nasıl bir evdi? Şu an oturduğun ev mi? Daha önce yaşadığın bir ev mi?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, şu an oturduğum evi çok çok seviyorum. Çünkü, eee, zaten, ııı, hayatımda hiç böyle bir evde oturmamıştım. Şimdi ben hayatım boyunca İstanbul'da yaşadım. O İstanbul'un o kaosu keşmekeşinden uzak bile olsam, annemlerle yaşadım bir süre, gene de, böyle, eee, şey, nispeten iyiydi oturduğum evler. Ama hep, böyle, doğaya uzaktı. Ben hep, böyle, bahçeli bir evin özlemini, eee, çekiyordum. Eee, Hollanda'da yaşıyorum şu an 3 senedir, eee, ve şu an, böyle, kafamı çevirip bakıyorum dışarı ve, böyle, inanılmaz bir göl manzarası beni, eee, karşılıyor. Hemen yan tarafımızda çok güzel bir doğal park var. İçinde, böyle, <tsk> eee, işte, eee, çok güzel, böyle, o oyun alanları var çocuklar için. Ondan sonra ağaçkakanlar için yuvalar yapılmış, böyle, tahta evler var falan. Eee, çok güzel. E, arka tarafımız da zaten orman. Yani, istiyorsan oraya da gidebilirsin yürüyüşe. Eee, 4 tarafımız, böyle, sar sarılı aynen. Hı hı.
Ne güzel. Hıı. Hı hı. Anladım. Evet. Çok güzel. Yemyeşil. A, göl. Çok güzel. Ay, harika. Ya. Harika. <smacks lips> Ama bir şey söyleyeceğim. Çok köklü bir Evet, çok köklü bir değişiklik olmuş senin hayatında.
İyi ki de olmuş. <chuckles>
E, çok da iyi olmuş. İstanbul'un dediğin gibi ha İstanbul tamam 7 tepeli şehir, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bunu zaten tartışmayız. E, ama zor, yaşam çok zor orada. Eee, gerçekten herhâlde bir ağaç görmeden zaman geçebilir herhâlde İstanbul'da değil mi uzunca bir zaman artık?
Hı hı. Öyle oluyordu hakikaten. Şimdi ben, hani, uzunca bir süre annemlerle yaşadım. Annemler gene nispeten, böyle, hani, eee, şeyin Anadolu yakasında çok da, böyle, fazla, emm, değişime maruz kalmamış, hani, nispeten, böyle, yanımızda bir korunun olduğu güzel bir yerde yaşıyorduk. Ama, işte, sonrasında, eee, üniversite zamanında, işte, o, böyle, kötü kötü evlerde kalmak zorunda kaldım. Yani, karşıya taşınınca özellikle Avrupa ya yakasına, o Şişli, Mecidiyeköy, yani, oranın kaosu, eee, o oradaki zaten o yerleşkeler, mahalleler falan gerçekten şey içler acısı yani. Hani, altyapı e, olmayınca onun üstüne yapılan böyle bina üstüne bina be beton yığınından başka bir görüntü yaratmıyor. O yüzden, ııı, çok kötü yani. Hı hı.
Hıı. Neyse ki. Hı hı. Fena değil mi? Çok zor. Çok s sıkıntılı gerçekten. Emm, tabii sen şimdi bu, ımm, yaşadığın yerde bunu çok da iyi fark ediyorsundur. Eee, gerçekten ışığın mekân üzerindeki, eee, etkisi her anlamda nasıl senin için hem duygusal hem ev için nasıl hissettiriyor?
Evet. Hı hı.

Yani, zaten, eee, o kadar önemli ki bence, böyle, hani, yaşam pınarı gibi bir şey, eee, yani, ne na nasıl, böyle, oksijene ihtiyaç duyuyoruz, ııı, aynı şekilde ışığa da ihtiyaç duyuyoruz. Bence bizim be bitkiden farkımız yok, yani, o anlamda. <chuckles> İnsanlar, böyle, gerçekten ışıkla çalışıyor. Nasıl böyle bir ritmimiz var, sabah, böyle, güneşin doğuşuyla uyanıyoruz, yani, tamamen ona bağlı bir yaşamımız var. Eee, dolayısıyla çok çok önemli. Yani ışık görmeden n yaşanır mı bi bilemedim yaşanmaz herhalde.
Değil mi? A, doğru söylüyorsun. Hı hı. Harika. Şey galiba doğru değil mi? Neydi? Güneş girmeyen eve doktor girer miydi?
Doktor girer, evet. Aynen, doğru. Kesinlikle öyle. Evet.
Ne kadar doğru <chuckles> demek ki gerçekten de. Emm
Ki bazı coğrafyalar bu açıdan çok şanslı. Eee, mesela benim bulunduğum yer biraz daha kuzey, eee, ııı, tarafı olduğu için, hani, daha az güneş gören bir yer ama bir güneş gördüğünde de bütün insanlar sokağa dökülüyor. Mesela oradan, böyle, maksimum faydayı elde etmek için tabii. <sniffs>
Tabii. A! De değil mi? Hemen hemen mayolarını giyiyorlar, hemen çimlerinin üstüne yatıyorlar. <chuckles> Gerçekten D vitaminine, eee, o kadar aç oluyorlar ki, eee, hemen kendilerini atıyorlar sokağa. Çok da haklılar zaten. Eee, peki, renklerle aran nasıl? Hani, evin dekorasyonunda, böyle, seçtiğin, emm, özel renkler var mı? Çok sevdiğin renkler?
Aynen öyle. Hı hı. Hasret, evet. Aynen öyle. Tabii. Eee, ya, ben, böyle, şey, eee, koyu renkleri çok severdim gençliğimde. Çok, böyle, belki de dikkat çekmemek için miydi artık bilmiyorum. Hep kendimde de o renkleri tercih ederdim ama, eee, sonrasında gelen o özgürlük hissiyle renklerde de gerçekten çok daha, böyle, eee, şeyi, eee, geniş bir kullanıma gitmeye başladım. Eee, o yüzden, eee, olabildiğince, böyle, çok farklı renkler kullanmaya çalışıyorum. Mesela yastıklarım, yastık kılıflarım renk renk, yani, böyle maviler, turuncular, pembeler olabildiğince fazla. Eee, gene, böyle, işte, tabloları çok renkli renkte kullanıyorum. Mesela duvarlarımızı da fon olarak kullandığımız renkler farklı. Bir kısmı, işte, böyle, mürdüm eriği gibi bir kısmı, böyle, yeşilimsi. Eee, çok seviyorum renk. Hı hı.
Hı hı. Hıı. Süper. Hı hı. Süper. Hımm. Çok güzel, anladım. Eee, gerçekten herhâlde, eee, insanın enerjisini arttırıyor değil mi, eee, canlı renkler? Emm, ya, ya da şöyle de diyebilir miyiz? İnsanın gözü güzel şeyler gördüğünde, ııı, her şey güzelleşiyor da bir bakıma aslında.
A, hem de nasıl. Hem de nasıl. Öyle, tabii canım, yani, bu nasıl karnımızı doyuruyoruz, tatmin oluyoruz, gö gözümüzü de doyurmamız lazım. Bu da, yani, estetikle, eee, güzel alanlar yaratmakla, sanatla, yani, müm bununla, eee, oluyor bu doyum. Hı hı. Tabii.
Hı hı. Hı hı. Olabildiğince, doğru söylüyorsun. Eee, peki, şey, eee, az eşya mı, çok eşya mı, ortası mı? Senin için nasıl bu durum?